Eee, benim şöyle bir sıkıntım var: Eee, yaklaşık 2 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum, ve, ya, fena da olmayan bir iş ortamım var. Yalnız, eee, bu 2 yıldan sonra, eee, patronum beni odasına çağırdı geçen gün ve dedi ki bana: "Eee, seni başka bir departmanda istiyoruz. Eee, orda 1 eleman eksiğimiz var ve bu saatten sonra orda çalışman gerekecek." Orda da, tabii tanıdığım birkaç arkadaşım var, yani, ordaki insanlarla da, eee, diyaloğum var.
Hı hı. Evet.
Beraber çalışmasak da. Öncelikle "Tamam." dedim. Hani, ne diyeceğim patronuma. Ama birazcık kafama da takıldı bir durum. Çünkü bu 2 yıllık, eee, süreçte zar zor zaten alışmışım ben, bir düzeni kurmuşum oraya, orda da ekip arkadaşlarımla bir düzen oruş oluşturmuşuz. Şimdi bambaşka farklı bir departmana geçmek, sanki şirkette yeniden işe başlıyorum hissiyatı uyandırdı bana. Ama ge aslında 2 yıldır orada çalışıyorum, yeni de değil. E, şimdi oraya gideceğim son giren olarak, oranın düzenine ben en son, eee, adapte olacağım. İşte, eee, yani, böyle bir sıkıntım vardı, seninle de biraz konuşmak istiyorum açıkçası.
Tabii. Anladım. Hı hı. Evet, emm. Ya, çok tabii, eee, bö anlaşılır bir durum, işin aslını istersen. Eee, çünkü sadece, eee, iş tanımı değişmiyor, hani, i işin, emm, pozisyonun değişikliği değil. Eee, işin aslını istersen, alışkanlıklar değişiyor, o süreç 2 yılda edindiğin. Eee, belki güven hıs hissi, eee, hatta gün içindeki, belki, küçük rutinler bile değişecek, eee, değişmiştir seninle alakalı. Emm, ve aslında, emm, bence bu tip durumlarda, eee, zihin böyle bir süre, eee, bu değişiklik karşısında, eee, be, "Yeni düzene mi zorluyorum?" eee, gibi bir, emm, kendini yoklama a alıyormuş gibi bir his, eee, yaratıyor büyük ihtimal ve bu da çok anlaşılır. Emm, şimdi aslında şunu merak ediyorum, belki biraz daha anlayabilirim. Eee, bu değişiklikte seni en çok huzursuz eden taraf ne? Yani, belirsizlik mi yoksa, eee, yeni beklentilerin oluşması mı ya da yeni beklentilerin çok açık olmaması mı? Emm, yeni yönetimin tarzını, ııı, çözememek mi, ne bileyim, yani, burada seni, en çok huzursuz eden taraf ne oldu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, şöyle aslında, eee, huzursuz eden taraflardan 1 tanesi, böyle, ani bir değişikliğin yapılması. Bana gelecekte de benzer bir şeyin olabileceği ihtimalini gösteriyor. Yani, ben diyelim ki buraya geçtim, yeni departmana ve bir şekilde buraya da uyum sağladım diyelim. İllaki sağlayacağım. E, ne olacak? 2 yıl sonra da bana farklı bir yere mi "Geç." diyecek? Eee, sonuçta benim maaşım değişmedi, çalıştığım saatler değişmedi ve 2 yıllık aslında kurmuş olduğum düzeni kaybettim. Baktığın zaman benim için, eee, dezavantajlı bir durum. Hadi, şirket için her ne kadar iyi olmuş da olsa, benim kendi bireysel çıkarlarıma çok da uymayan bir durum. Dolayısıyla bu şirkete olan güvenimi birazcık kaybettirdi. Eee, sonuçta, bu çocuk oyuncağı değil, yani. En azından bana da bir sorsalar, yani, yalandan da olsa, ya, işte: "Bu konuda ne düşünüyorsun? Böyle bir fikrimiz var. Seni çok zorlar mı ya da bir talebin var mı bu konuda?" Eee, bu da yok. Tamamen, hani, bodoslama, işte: "Böyle, bundan sonra böyle olacak." denilmesi beni, birazcık, aslında, sinir etti. Eee, bununla beraber şundan da çekiniyorum ben, benim bu 2 yıl boyunca orada kurmuş olduğum sistem var. Aramızda bir ilişki var, alt üst ilişkisi var eski ekip arkadaşlarımla. Eee, eee, şimdi yeniden bunun kurulması lazım. Oraya gideceğim yeniyim ben. Aslında yeni değilim. Yeni başlamış biri olsan ne olur, eee, kulağını kapatırsın, gözünü yumarsın, kim ne derse işi öğrenmeye çalışırsın ta ki, işte, yapana kadar. Ama öyle de değilim ben ve bunu yapmak zorundayım. Yani, sanırım birazcık egosal da bir sıkıntı yaşıyorum bu noktada. Eee, şimdilik görebildiğim kadarıyla bu şekilde.
Anladım. Hı hı. Tabii. Hıı. Tabii. Hı hı. Haklısın. Doğru. Hı hı. Anlaşılır. Eee, çok anlaşılır. Çok haklısın çünkü, eee, b ben bir anda da değişmiş ya düzen. Eee, hani, belki, eee, bunun bir süreci olsaydı, en azından birkaç haftalık, değil mi? Hani, o süreçte sen kendini alıştırırdın, eee, ya da duyacağın şeyi bildiğin için, eee, ona göre davranırdın. Eee, bir anda olması gerçekten çok haklısın, yani, bütün o, ımm, sana ait düzenin değişmesi anlamına geliyor. Emm, gerçi bazen de, eee, hep, eee, söylenir, ya
Evet. Hı hı. Evet.
eee, "Altı üstünden daha iyi olmadığını nereden biliyorsun?" diye. Belki de bu, bir şeylerin çok daha iyi olacağının da habercisi olabilir. Eee, o onda çünkü emin değiliz, değil mi? Eee, çünkü burada anladığım kadarıyla senin, emm pozisyon değişikliği, evet, eee, ama, hani, ha haklarının elinden alındığı ya da, emm, etki alanının daraltıldığı bir durum değil, değil mi bu?
Doğru. Hıı. Evet, eee, tam olarak öyle, yani. Eee, pozisyon değişti sadece. Eee, resmî olarak, yani, şirketin politikasına göre yetkilerim azalmadı ama şu da önemli. Ne yetkim vardı ki zaten? Yani, sonuçta hepimiz orada eşitiz. Bazıları daha eski olduğu için daha çok söz hakkına sahiplerdi. E, şimdi ben en yeni olacağım için e, mantıken resmî olarak kimseyi kimseden üstün olmasa da ben yine de en az yetki alanına sahip olacağım. E, dolayısıyla da, yani, benim için her türlü aslında, emm, kötü bir durum. Ama şu konuda, eee, belki haklı olabilirsin. Belki de bu yeni departmanda göstereceğim performansla beraber, eee, bir şekilde maaşım artar ya da benim için belki bu bir sınavdır. Belki de patronum beni test ediyordur. İşte: "Sen, hani, git bakalım oraya, o departmanda neler çıkar çıkartacaksın, ne gibi b başarıların olacak? Ona göre de, eee, işte, seni düşünürüz. Bir şekilde hallederiz." Belki de, bu bakış açısıyla yaklaşar yaklaşırsam en azından benim için birazcık daha rahatlatıcı olabilir, evet.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii. Tabii. Hı hı. Tabii. Eee, kesinlikle öyle. Bir de tabii, emm, ımm, denemeden de hiçbir şey bilemezsin, ya. Ha, belki de iş değiştirmen gerekiyordur onu da bilmiyoruz. Eee, belki onun da habercisidir bu. Eee, yani, her şeyin habercisi olabilir. Eee, yeter ki sen heyecanını, motivasyonunu kaybetme. Hani, eee, bu yeni gelen durumun, eee, sende kötü his uyandırmasına izin verme. Emm, aslında, emm, hani, bi birkaç küçük fikir paylaşabilirim. Eee, hepsi de böyle, hani, deneyip işe yarayıp yaramadığına bakabileceğin şeyler olabilir. Emm, öncelikle beklentini netleştirme. Çünkü şu an yaşadığın en büyük sıkıntı o. Eee, cevap sorusuz bir sür cevapsız bir sürü sorun var. Eee, bununla ilgili. Belki imkânını bulabilirsen, emm
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
üstten birileriyle seninle ilgilenen birileriyle böyle küçük bir toplantı. Hani, ö en azından mesela, "Önümüzdeki 4-6 haftalık dönemde, eee, benden tam olarak ne bekliyorsunuz?" gibi bir soru sorabilirsin. Bu, bence senin zihinsel yükünü de azaltır. Eee, sonra da belki bakmışsın ki, eee, bunca zamandır aslında duymayı arzu ettiğin güzel şeyleri duyacaksın belki bunun karşılığında. Öyle de bir durum var. Eee, çünkü şöyle bir gerçek var, emm, e, bu şirketin içindeki pozisyonunda başarılı olmasaydın pozisyon değişikliği yapılmaz, eee, zaten iş akdinin sonu verilirdi. Yani, eee, şu an seni, eee, belki bir önceki yerdeki başarından ve, eee, yaptıklarından memnun kaldıkları için, eee, düzeltilmesi gereken diğer bir pozisyonu almış olma ihtimalleri çok çok yüksek. Imm, onun dışında hani, eski, iii, rolün işteki ve, i yeni hâlini şöyle bir yan yana görmek de iyi gelebilir sana. Yani, hangi görevlerin arttığı, hangileri değişti, hangileri belirsiz? Eee, belki bunu kağıda dökmek bile, eee, görmen için ve kontrol etme hissini sana verdiği için iyi olabilir. Eee, yani, be bu bunlar belki yapılabilir şeyler. Ne dersin?
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım. Bunları denemek isterim. Öncelikle, eee, bir toplantı gerçekleştirme fikri çok hoşuma gitti. Eee, bu konuda zorluk çekebilirim ama bence bu noktada buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Eee, üstlerimle belki de patronumla direkt bir şekilde, hani, "Böyle bir rol değişikliğine gidildi, belki de sizin açınızdan, eee, bunun için mantıklı bir sebep vardır ama ben de bunu öğrenmek istiyorum çünkü benim için de büyük bir değişiklik olacak. Sebebini bilmek istiyorum." gibi bir toplantı gerçekleştirebilirim. Evet, bu güzel, bunu bir kenara yazdım. Bununla beraber de aslında, eee, bir sonraki çalışacağım yerde, yani, bu departmandaki görevlerin ne olduğuna dair şu an bir fikrim olmasa da çok bir bilgim olmasa da, yani, aşağı yukarı bir şeyler biliyorum ama belki de orada çalışan diğer iş arkadaşlarımla, eee, bunu konuşabilirim. Orada da tanıdığım birkaç iş arkadaşım var. Onlardan aşağı yukarı bir fikir alabilirim. Eee, bununla da beraber aslında, eee, kendimi daha hazırlıklı hissederim. Özgüvenim de artar eminim. Eee, bunun yanında da aslında o anda, yani, sı ön eee, sıradaki işimde ne yapacağımı bildikten sonra bir kıyaslama yapabilirim artık. İşte, eee, önceki işimde departmanımda, ne yapıyordum, zorlukları nelerdi, iyi yanları nelerdi benim için ve o işte ne kadar iyi olduğum ve şimdiki departmanda yapacağım görevlerim, benden beklenilenler ve, eee, o işte, o görevde ne kadar iyi olabileceğim. Bunun aslında aşağı yukarı bir hesaplamasını yapabilirim. Belki de eğer işler çok istediğim gibi gitmezse de patronumla bu konuyu tekrar görüşebilirim. Sonuçta, hani, beni istemediğim bir yerden farklı bir yere aldıysalar, hoşuma gitmediği durumda da en azından
Tabii. Hı hı. Tabii. Harika. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Aynen. Hı hı.
beni bir dinlemek zorundalar, diye düşünüyorum, yani. Eee, dolayısıyla, evet, dediklerin çok mantıklı. Bunları denemeye çalışacağım.
Kesinlikle. Tabii, bir de, emm, eee, bence, ımm, kendine olan şefkatte de, eee, patronlarına olduğun cömertlikte ol bence. Eee, çünkü, hani, emm, tam "Ben, buna adapte olmalıyım." gibi baskı yaşama üzerinde. Bu sana sorulmadan yapılmış bir değişiklik. O yüzden, böyle, her hafta 1 2 şeye adapte olarak, eee, 1 2 şeyi daha iyi anlayarak, eee, hani, kendine olan şefkati de eksik etme lütfen. Emm, ay ayrıca da, emm Evet, eee: "Hak verilmez, hak alınır." Eee, konuşulması gerekiyorsa da, konuşursun. Eee, ne yapılması gerekiyorsa da sen istemeden kimse vermeyeceği için, eee, bü küçük bir toplantıyla durumu anlamak tatlı dille, eee, son derece iyi bir çözüm olabilir sanki.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Eee, çok mantıklı. Seninle konuştuktan sonra da ayrıca kendimi daha çok rahatlamış hissediyorum. E, beni dinlediğin için çok teşekkürler. Eee, önerilerini yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere.
Hı hı. Asıl ben teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için. Ben eminim, eee, en doğru senin için en doğru yola, eee, gideceksindir. Çok sağ ol, tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.